हेलो!
हेलो!
हेलो, नमस्कार।
नमस्कार जी। कैसे हैं आप?
कैसे है? जी मैं बढ़िया आप बताएँ कैसे हैं?
जी, जी, बिल्कुल, बिल बिल्कुल, बिल्कुल।
जी। तो आज हम बात करने वाले हैं, सरकार की कौन-सी सेवा ज सेवा ने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है। आपके हिसाब से उस सेवा से लोगों की जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव क्या लाया?
जी, जी, बिल्कुल। जी, जी, मैं तो इसमें यही बताना चाहूँगा कि जैसे हम देख रहे हैं आज के टाइम में की सरकार इतनी सारी योजना लेके आ रही है। जैसे हम देखते हैं प्रधानमंत्री एक जन धन योजना है। देश में ये सबसे ज़्यादा मतलब प्रभावित करा है इसने जनता को और हम देखते हैं कि एजुकेशन के अंदर भी आज के टाइम में इतने लोन्स वग़ैरह सरकार प्रोवाइड कर रही है। ये भी एक स्टूडेंट को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करता है।
हुँ, हुँ। बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, जी। जी, जी। बिल्कुल। बिल्कुल।
और देख रहे हैं हम ऋण हो गया और बीमा हो गया। इसके अंदर भी सरकार काफ़ी ज़्यादा मदद कर रही है। हम देख रहे हैं फसल अब फसलों पे इंश्योरेंस तक भी सरकार दे रही है।
बिल्कुल। जी, जी। जी, जी, जी। बिल्कुल सही।
जी, जी, बिल्कुल, बि

जी, जी। इसमें ही मैं आगे बताना चाहूँगा जी, बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ काफ़ी आसानी आई है इससे और आगे एक जैसे योजना और थी प्रधानमंत्री आवास योजना जैसे आप जानते होंगे। इसमें मतलब हम उ, हाँ, मोटो था प्रधानमंत्री का कि सबके लिए घर हाँ, इसमें अर्बन और रूरल में मतलब दोनों को एक एक धनराशि प्रोवाइड करते थे। जिससे आप अपना घर बना सकें। हम देखते हैं कि आज के टाइम में जो हमारा ग्रामीण क्षेत्र है उसमें इतने ज़्यादा घर बनने लग गए हैं। इसी योजना की वजह से हम देख रहे हैं जो इसके लाभार्थी हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं अब और ये भी देख सकते हैं कि अगर एक गरीब आदमी का अगर एक पक्का घर होता है तो वो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा सहायक होता है। और वो उसकी सबसे बड़ी जो मूलभूत समस्या है वो दूर कर देता है उस चीज़ को।
आप क्या कहना चाहेंगे? जी, जी। जी, जी, जी, बिल्कुल। हुँ, हुँ। जी। बिल्कुल। जी, जी। जी। जी, जी, बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। जी। बिल्कुल, सही कहा। जी, जी। ये तो आपने बहुत सही बात कही है कि गरीब का सबसे मूल रूप समस्या जो है घर बनाने का और ये आवास योजना से बहुत ज़्यादा आसानी मिली है। तो मैं आपकी इस बात से तो पूरी तरह से सहमत हूँ। तो आगे ये मैं पूछना चाह रहा हूँ क्या आपको लगता है कि सरकार की ये सेवा हर किसी तक सही स तरह से पहुँच पा रही है, क्यों या क्यों नहीं?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
जी। जी, जी। जी, जी। बिल्कुल। बिल्कुल। हुँ। जी, जी। बिल्कुल।